И к что это за группа?
Это группа "Бутырка".
"Бутырка"? Ой, класс, <chuckles> слушай.
И смотри <chuckles> она мне даже она мне даже не говорила. То есть она за полгода купила билет, и это был сюрприз. То есть она мне сказала про концерт именно в тот день, э, то есть, э
Ага. Ай! То есть, ты получается вообще, вот ты проснулась и ничего не знала, тебе говорят: "Вот тебе билет". И ты такая: "В вау, сегодня иду на концерт, да?" То есть, так, так получ Супер, супер, вообще.
Да, да, представляешь, а, даже было не так, а, даже было немножко по-другому. Мы собрались с ней, она сказала: "Пошли погуляем." Говорит: "Одевайся очень удобно, а, то есть не каблуки, одевай кроссовки, да, потому что мы будем много гулять сегодня. Я тебе покажу, э, город, да, пройдемся по красивым местам, потом зайдём куда-то покушаем." Говорит: "Рассчитывай, то есть, на весь день." Ну, я, в принципе, так и сделала, как она сказала, и мы пошли с ней, э, гулять, мы гуляли, а, потому что концерт был не утром. Потом мы ещё зашли с ней покушать
Мгм. Так. Ага. Ага. Мгм.
и мы сидели с ней в кафешке, и она достаёт билеты.
Так. Ага. Вау, супер. <laughs> Да, конечно, классно вот придумала.
Я сначала, я я сначала не поверила. Говорю: "Ты прикалываешься, говорю, что это?" Она: "Ну, смотри дату, смотри название. Говорит, не тупи, говорит, смотри." Я смотрю, то есть, оп, это сегодня? <chuckles> Она: "Да!".
<laughs> М. И вы вот сразу с этого ресторана пошли на концерт, да?
Боже! А, да. Потому что там ещё оставалось, э, ну, достаточно-таки много времени, э, потому что нужно было занять место, э, потому что это был концерт, м, ну, это был, э, стадион закрытый, да, и там, где была сцена, она была закрытая, а все остальные люди, они, а, как бы, м, там не было у каждого своего. Да, да, это без места, то есть, да, да.
Мгм. Ага. Ага. Ну, там не было места. Ага, да. Я пон то есть, это как фан-зона. То есть, кто 1 пришёл, тот и ближе. Я поняла.
Да, да. И поэтому мы пошли, э, намного раньше, э, там даже за несколько часов было. Мы, потому что как раз этот, эта кафешка была рядом, э, стадионом.
Мгм.